Sul rigido mi trovo, nel senso che, ehm, vai magari in qualche città, capitale europea
Ricordo Sì.
te ne butto una lì: Barcellona ha varie anime, nel senso che ha un quartiere di un tipo, un quartiere e e ha vedi proprio la l l'evoluzione della storia. A Vienna questo non l'ho visto. Cioè, ha uno stile molto, ehm, fisso che è quello, copre quasi tutta la città. C'è, sì, la parte più moderna, quello chiaramente perché anche anche quella, però è r mhmm, rigida, quindi mi trovo co con l'aggettivo rigida ma elegante, perché comunque è tutto molto bello. C'è anche la parte brutta
Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Ecco. Condivido, infa
è comunque bella. <chuckles>
Io, ecco adesso che tu mi stai descrivendo un po' queste caratteristiche mi mi fai ancora più cu incuriosire perché in effetti sarebbe bello un domani poterci andare e visitare questa questa questo territorio che io lo vedo molto, molto affascinante, ecco, e crea fascino.
Sì, no, no, lo condivido. Cioè, mhmm, sì, esattamente. Ho visitato altre città, l'unica che non tantissime, però l'unica che metto allo stesso livello effettivamente è Barcellona, ma per tutto l'opposto, nel senso caotica, anche un po' decadente, e, mhmm, bello
Sì. Sì. Sì, sì. Ci sono stata. Condivido con te, sì.
però son le uniche 2 che mi sono veramente, veramente piaciute. Altre città adesso a Parigi non sono and ancora andato. Londra, ad esempio, non mi ha dato la stessa la stessa emozione che mi han dato queste 2. Mh.
S Sì. Sensazione. Ecco, anche lì vorrei progettare un viaggio anche a Londra, quindi poi in futuro vorrei fare queste 2 tappe: Austria e Londra. Mh e
Per il mio gusto meglio l'Austria, poi Londra
L'Austria, vero? Eh, per me è il top. <chuckles> Va bene, dai, è stato un piacere, ehm, parlare soprattutto di arte, che io adoro. E, mhmm, grazie veramente per aver condiviso questa
Sì, <giggles> Va bene. Anche per me moltissimo. Mh-mh.
questo incontro.
Mhmm, in realtà grazie a te, nel senso che mi hai dato molti molti spunti, magari avrò anche modo di di organizzare questa vacanzina a Parigi e vedere la Monna Lisa.
Va benissimo. Okay. Mh, grazie, ciao, ti saluto. Ciao, ciao.
Ciao, ciao ciao.